あと、い結構困ったことは、ま、あの、特に、その、引っ越したての頃？その、事務手続きでいろいろと、その、住民票云々、ま、住民登録云々かんぬんで、そういった、なんか、役所に行かないといけない時があって、もう、その時も、ま、僕は結構運が良かった方だったと思うんですけど、うーん、やっぱ役所の人でドイツ語喋らない人とかも、あ、間違えた、英語を喋らない人とかも結構いるらしいので、うーん、僕はこんなことにそういうのはなかったんですけど、やっぱそういう場面とかまあ、これからもあるかもしれないので、やっぱそういう場面は、ちょっと、なんか、その、ドイツ語を話せる友達とか、いうま、そういった人が横にいないと結構厳しいなあとか思ったりしてるんですよね。
はい。 ああ。 はい。 はい。 うーん。 確かに役所の手続きなんてね、あの、日本語でも難しかったりしますもんね。
うーん。 ま、そうですよね。なんか、うーん、なんか、書類が云々とか。
それが、ドイツ語でやらなくちゃいけないってなるとね、ほんとに、手続きするのは、ちょっと、難しそうだなと思いますよね。
うーん。 いや、そうなんすよ。あと、やっぱ、その、トラブルに遭遇した時のめんどくささが、やっぱすごいですね、やっぱ。なんか、こう、ま、いろんなトラブルあると思うんですけど、その、ま、健康なんか、ちょっと、体を壊しちゃったとか、あと、なんか、その、うーん。
うーん。 そうですよね、病気の時とかね、自分の症状をどうやって伝えればいいのかとか、すごいね、悩みますよね。
うーん。え、僕は、もう、幸いなことに、まだそんな大きく体壊して、その、お医者さんにお世話になるっていうのが、うん、ないので、まあ、1回、なんか、その、歯医者にかかったことがあるんですけど、それはほんとに幸運なことに、その、日本人の歯医者さんの方が、その、自分の街にはいて、その時は、その、ひ方にお世話になったんですけど、その、そうなんすよ。やっぱ英語しゃべれる医者お医者さんいっぱいいますけど、やっぱ、なんか、噂に聞く限りだと、まあ、全員が全員喋れるわけじゃない、英語を喋れるわけじゃないんで、結構そこら辺も、なんか、制約があって、かなりめんどくさそうだなっていう印象ですね。
はい。 あっ。 ええ。 はい。 うーん。 なるほど。